自分的には結構取ってるかなっていう気はしてるんですけどね。うん、あ、でも
はあん、満足するぐらいには取れてるっていう感じなんですね。
いや、でも最近ちょっとあれか、寝るの1時過ぎぐらいとかなっちゃってるかな。
<laughs> はあ。なんか、やっぱり、それだと、なんていうんですかね。しなんだろう。睡眠時間が足りないっていうのも疲れの原因なのかなとはちょっと思いますね。はい。
うん。 いや、確かにね、も、朝とか、なんか、起きるのしんどいなっていう感じんなっちゃってますもんね。昔はね、結構スッキリ起きれたんですけど。なんか、最近はちょっと起きても、なんか、ああ、体が重い、みたいな。<laughs>
<laughs> そうですか。なんかはい。 ああ、はいはい。 <laughs> なるほど。てはあ。なんですかね。
栄養ドリンクの、なんか、CM に出てくるような、そういう朝の目覚めですよ。ああ、なんか、だるいなみたいな。<chuckles> うん。
<laughs> なるほど、はいはい。あの、なんで、その、仕事がある時は、もう、じゃ、ずっと連続して、その